Oo. At least, 'di ba in-invite mo siya, its in-invite ka niya at least ma maka malalaman mo kung ano yung, ano ba yung pinaniwalaan niya, anong pina ano yung malaman din niya kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ano ba itsura ng simbahan n'yo ano yung nasa loob, di ba? Oo. Oo. Gano'n siya, so kami kasi nag-i-invite din kami, 'no. So, meron kaming mga ini-invite na sa gano'n malaman nila ano ba yung meron sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, o tinatawag na Mormon, 'no. Bakit nga
Opo. Mhm. Opo, mas maintindihan kumbaga. Opo. Mm Ah, pero ano, po pwede pong matanong paano po <gasps> paano po kayo nag-a-ano nagsisimba, paano po yung ano po na 'yon parang kagaya po ba kayo do'n sa ibang religion na Sabado yung church po nila, ganyan?
Ay, hindi. Ah, Sunday lang talaga yung church namin, 2 hours siya gano'n siya. 'Pag meron kaming Sabado yon, yung mga tinatawag na activity for example may volleyball kami, may cooking fest kami, merong, ah, kasi may hati-hati yan eh, merong mga per activity para sa mga bata, 'no, which is tuturuan silang paggawa ng cookie, 'no, meron ding sport fest 'yan. Gano'n tapos meron din sa mga kalalakihan naman tuturuan sila kung paano mag-welding.
Mhm. hmm Op Opo. Hmm. Oh, ay yung church po ninyo yung ano, yung mga yung kadalasan may basketball court?
Gano'n ang mga activity. Yes, oo. Oo.
Ah, opo 'yun nga, kasi po yung boss ko po dati kasi eh secretary po ako dati yung boss ko po dati Mormon siya eh.
Mhm, yun. So may mga basketball talaga kasi nga nag meron kaming mga sport fest gano'n, oo.
Opo nga, tapos pi Opo. Hmm ang galing naman. <gasps> Galing namn. Sa Born-Again
Sa inyo ba Sunday lang, di ba? Sunday lang ang-ano niyo?
Opo Sun opo Sunday lang po, pero kagaya po sa inyo kung halimbawa po sa ano kagaya po ngayon Sabado, meron po minsan na ano, um, ah, music team po. Practice po ng Practice para sa kakantahin po sa Linggo. Tapos meron po yung Sunday po sinasagad po namin 'yon. After church po, uwi lang saglit tapos maya-maya babalik sa ano sa church mga 2:00 ganyan kasi mag-a-ano naman po may mga activities naman po gaya po ng may meron kaming, ah, ladies team tapos m gentlemen's team. Kumbaga po, Bible study siya na may grupo-grupo po ng babae, tapos yung mga babae po na yun, kami-kami po yung naman yung magkakasama na nagsha-share ng mga nabasa po namin sa Bible yung mga gano'n po. Tapos gano'n din po sa mga lalaki magkahiwalay po, babae 'tsaka lalaki.
Ah.